Heu, en fait je traverse, heu, des difficultés un peu récurrentes, heu, sur, heu, la création, heu, de nouvelles relations en fait. C'est-à-dire, heu, j'ai du mal, en fait, à à aller vers les gens, heu, pour tout un tas de raisons, hein. C'est-à-dire il y a, à la fois, heu, heu, le passé que je rumine, heu, malgré moi, hein. C'est même pas volontaire, c'est juste que, c'est une toile de fond de pensées très négatives, qui me qui me mine un peu au quotidien
Mmh mh.
et heu, on va dire par expérience passée, j'ai en grandissant, j'ai souvent eu, heu on va dire, heu, une pente, heu, plus ou moins naturelle à, heu, f vraiment être très sensible, heu, aux critiques, aux jugements, à essayer de me conformer aux attentes, heu, des gens. Que ce soit la famille, les proches, même des gens des fois qui n'avaient pas du tout, heu, mon intérêt à coeur, hein. Mais, heu, que, heu, au fond de moi enfin qui qui qui était, heu, je vais pas dire des ennemis, mais des gens, heu, vraiment dont, heu, je serai, heu, très, heu totalement en phase à me fiche de leur, heu, de leur opinion. Mais, même ça en fait, mon cerveau continue de les ruminer des fois c'est des trucs qu'on, heu, qu'on qu'on 1 ou 2 décennies, heu, sur, ah, bah, telle personne je l'ai déçue mais en fait telle personne on s'entendait pas. Mais tu vois ça, ça me travaille encore aujourd'hui quand même. Et du coup, il y a espèce de toile de fond, ou, en fait, j'arrive pas à faire la part des choses et hem, en fait ça me bloque dans ma capacité, bah, en fait, à faire de nouvelles rencontres. Heu, à à à ne pas avoir, heu, bah, cette, heu, boule au ventre. Cette peur et puis c'est surtout, heu, le fait de, heu, de de me livrer en fait sur des trucs perso. Je redoute toujours ça. Et donc en fait, bah, heu, j'ai tendance, en fait, heu, par, heu, anticipation du rejet à, heu, bah, me saboter quoi. Donc, heu, c'est vrai que, je voulais avoir un peu, heu, bah, les cons quelques conseils, ton opinion, ton point de vue extérieur sur ce que tu pourrais, heu, me proposer. Parce que, bah, là, je ç ça devient vraiment, heu, handicapant dans le sens où c'est c'est comme une contradiction interne entre, heu, bah, ce que je voudrais faire et aller de l'avant et, heu et, heu, et et pouvoir, heu, rencontrer de nouvelles personnes. Et en même temps, bah, ces blocages incessants qui, heu même si, heu, je peux rationaliser en me disant: «Non mais, heu, franchement ces gens-là, heu, c'est les dernières personnes à qui, heu, j'aurais demandé conseil». Bah, il y a des petits trucs que j'ai pas digérés plus jeunes qui continuent de me traverser. Alors que j'ai eu quand même des expériences positives depuis à ce niveau-là. Mais, heu, je tourne un peu en boucle dans ces blocages et heu, et j'ai vraiment, heu, développé cette peur du du rejet, quoi.
Mmh. Mmh. Ah. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ah, OK. Mmh, je vois, bah déjà, heu, je suis très navré de que tu traverses, heu, de telles situations. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe ce que tu es en train de vivre et heu, c'est aussi assez compliqué de s'en sortir parfois. Donc ne t'inquiète pas je suis là pour, heu, t'écouter et pour t'aider. Et justement, d'abord, pour commencer, heu, qu'est-ce que tu cherches, justement, à obtenir en changeant cette peur que tu as là?
Merci! Bah, être plus naturel en fait et heu et moins, heu, dans l'expectative, heu, l'appréhension, heu, c'est-à-dire que ça en fait ça va être automatique, tu vois. Par exemple, dans mes relations, heu, on va dire, heu, habituelles, c'est-à-dire, heu, mes amis, heu, que que je connais depuis 10 ans, heu. Hem, en fait avec eux il y a je je je je porte pas, enfin moins ce masque. Parce qu'il y a des choses que j'évite quand même, il y a des sujets que j'évite notamment tout ce qui touche à la santé perso. Heu, non pas que ça me gêne de leur enfin, en gros ils sont au courant de certaines problématiques perso mais, heu, quand je les ai au téléphone ou qu'on se voit je fais tout pour éviter, heu, ce sujet là pour pas plomber l'ambiance. Et puis heu, toute façon heu, je pars du principe que c'est à à moi de m'en sortir enfin, ils ils je suis bien suivi et heu, ils peuvent pas grand chose de plus pour moi. Donc vraiment c'est quelque chose que j'évite mais du coup j'ai heu, même s'il y a cette, hem, cette limite que je m'impose. C'est vraiment, heu, ça empêche pas on va dire d'avoir, heu, on va dire de une écoute, une des échanges, vraiment, heu, que j'apprécie beaucoup avec mes amis. C'est juste que quand je rencontre en fait même, j'ai des connaissances autour de moi, mais c'est un cercle tu vois, je vois un peu ça par cercle. Alors, je sais pas si tout le monde, heu, c'est, je pense c'est plus ou moins conscient. Mais en gros, heu, il y a des gens, c'est pas que je leur fais pas confiance, c'est juste que j'ai j'ai développé une peur en fait de l'intimité, heu, même amicale, à rentrer trop, heu, heu, dans, hem, en fait dans une dans des relations, heu, au sens large. Parce que, heu heu, cette, heu, crainte du jugement même si j'ai beaucoup travaillé dessus. Heu, j'ai l'impression qu'au fond il y a un truc qui est pas vraiment réglé, que sur lequel j'ai pas encore réussi à mettre le doigt et qui, heu, qui me fait réaliser que, bah, de 1, ça peut plus durer comme ça, mais en même temps, bah, c'est une zone, heu, de confort malgré moi parce que j'en souffre quand même beaucoup. Et heu, bah, je suis un peu tiraillé en fait entre ces 2 dynamiques de, heu, je garde tout pour moi, heu, je ne parle pas de ça et je reste avec, heu, bah, les potes qu'avec qu'avec lesquels je suis déjà. Et en même temps, heu, l'envie de, heu, bah, voilà de faire des rencontres de ça me pose aussi des problèmes au niveau du coup heu, heu, com amoureux au sens où, bah, je me je me sabote aussi à ce niveau-là et heu, et et je pense que ça a vraiment à voir avec la peur, heu, de de ne pas correspondre aux attentes extérieures. Qu'elles soient amicales ou amoureuses, tu vois?
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. OK, ouais. Ah les attentes extérieures. Mais et et, qu'est-ce que tu penses quelles sont justement, ces attentes extérieures dont tu parles?
Bah, heu, c'est vrai que, par le passé fait ce ce qui me travaille beaucoup donc c'est ces choses-là. Heu, heu, qui, heu, en fait, heu, que j'arrive pas vraiment à à enterrer complètement. Même si, heu, même si j'essaie que ça m'affecte le moins possible. Mais en fait, il y a il y a beaucoup de honte et de culpabilité et de des choses qui ont joué sur mon estime et ma ca capacité à faire confiance.
Mouais. Mmh mh.
Et du coup, bon, j'ai développé un mode très, heu, on va dire, hem, très rigide, et heu, ce qui fait que, j'ai cette envie d'être voilà plus détendu, plus naturel et tout. Mais en fait, la crainte du la la la crainte de comment je peux être perçu de l'extérieur, selon certaines personnes, même si, dans le fond je peux rien en savoir. Puisque, bah, c'est eux que ça regarde, c'est dans leur tête. Moi je vais anticiper en me disant: «De toute manière, heu, heu, ça c'est pas pour moi ça, ça va pas être viable. Heu, de toute manière, heu, ça va la relation va être factice, parce que je sais que je vais m'empêcher de parler de certains trucs». Heu, tu vois? En fait, il y a tout un tas de de choses, heu, que je rationalise et qui sont, probablement, dans le fond, irrationnelles en elles-mêmes. Et qui f qui renvoient à des expériences passées et en fait, bah, heu, j'ai l'impression de stagner à ce niveau-là. Parce que, heu, il y a vraiment cette, hem, on va dire cette, heu, au cette peur, que, ce que je dis puisse être retourné contre moi. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de situations par le passé qui m'ont causé, enfin qu qui ont été des quiproquos, heu, invraisemblables. Et en fait par, heu, par envie de bien faire j'ai j'ai grandi en prenant l'habitude d'être de d'essayer de toujours comprendre pourquoi telle personne, heu, pensait ça. Pourquoi elle avait ce ressenti. Pourquoi, et du coup, hem, du coup je suis, aujourd'hui encore, heu, b très sensible en fait à, heu, heu, comme à à ce qu'il n'y ait pas de, hem, bah, de quiproquo. Et, heu, c'est ça qui me rebute et qui me fait peur dans le fait d'entamer des de de de nouvelles relations. Heu, c'est, heu, bah, c'est, heu, les l'interprétation personnelle. Le fait que de toute manière, de moi-même, je m'impose le fait de ne pas rentrer trop dans les détails, en ce qui concerne mes problématiques de santé. Et heu mais du coup c'est un glo c'est un c'est c'est une c'est un problème global à de difficultés à refaire confiance. Et heu, et et c'est vrai que je je sais plus trop, heu, par où, heu, par où commencer quoi.
Ouais. Ah, OK. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. OK, ouais. Bah, déjà en fait peut-être que si, mmh ce qui te manque c'est vraiment beaucoup de confiance en toi, on dirait parce que tu as l'air vraiment de te dire oui, qu'en fait, heu, tu as cette peur, heu, justement de ne pas répondre aux attentes des autres mais, en fait, qui a décidé ça? Qui décide justement du fait que tu que tu ne correspondes pas aux attentes des autres? Qui qui a décidé justement, qui t'a dit qu'en fait ce n'est pas le cas?
Ouais. Bah, je pense que c'est d
Ou est-ce que c'est vraiment toi-même?
Bah, je pense c'est des choses que j'ai intériorisées, heu, par une succession de de rencontres négatives et, heu, qui qui qui m'ont causé du tort et du coup c'est devait, presque devenu un réflexe et même de protection, mais c'est vrai que, heu, tu soulèves un point très juste. C'est-à-dire que, dans l'absolu, il y a pas une autorité, heu, supérieure qui, heu, me dirait que ça me correspond pas mais c'est un truc en fait que qui s'est alimenté avec les années et du coup, à chaque étape où je sens que je rentre un peu dans l'intimité mais même, heu, amicale avec quelqu'un que je rencontre. Heu, j'ai ce blocage de, heu, <blows air> non c'est trop dangereux quoi.
Mmh. Mmh. Oh oui carrément, c'est c'est ça en fait, heu, mais mais ça ne devrait pas être si dangereux pour toi. C'est c'est peut-être en fait, juste un mécanisme à la fin que tu viens utiliser pour te protéger ou en fait, heu, tu as tu as peur de qu'on te fasse mal à nouveau et que tu te retrouves déçu par les autres justement en fait. C'est c'est peut-être une question qui va dans l'autre sens, donc tu vois? Ce n'est pas vraiment que toi tu vas décevoir les autres ou que toi tu ne vas pas atteindre, heu, les attentes qu'ils ont de toi mais plus à l'envers. C'est que toi on t'a déçu trop de fois et maintenant en fait, heu, tu as l'impression, heu, pour, heu, je sais pas, peut-être que par nature en fait tu es très gentil et tu priorises beaucoup les autres et donc tu veux pas admettre que c'est les autres qui t'ont déçu toi.
Mmh mh. Ouais, ouais je pense c'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que, de le voir comme ça, c'est vraiment intéressant puisque, heu, bah, j moi j'ai essayé de réfléchir sur, heu, effectivement des choses, heu, même au niveau de mes réactions. C'est-à-dire, heu, le réflexe d'essayer de comprendre quelqu'un qui m'a dit explicitement qui m'aimait pas, heu, heu, pour X raisons. Heu, tu vois j'avais tendance à j'essayais un peu, heu, de de de comprendre mais y'a qu'est-ce c'est quoi son problème? Et en fait, bon, des fois il y a juste pas à chercher sauf que, j'ai un peu conservé ce mode-là et du coup c'était le tout ou rien ou après bon, bah, de toutes façons, je fais plus confiance à personne et tout. Donc, de le voir autrement ou en fait c'est vrai qu'il y a une bonne part de choses, heu, que peut-être moi j'attendais des gens et qui m'ont déçu, peut-être que je le projette aussi en mettant un peu la barre trop haut, en me disant, heu, heu, que je vais forcément mal vivre, heu, si, heu pas si on me fait une critique ou un jugement parce que ça je suis plutôt au clair aujourd'hui avec ça j'ai vu suffisamment eu d'expérience pour voir qu'en fait on a faut pas vraiment, heu, trop porter attention à des gens qu'on connaît peu ou pas, qui se permettent de juger donc c'est vraiment eux que ça regarde. Mais au fond de moi comme, il y a quand même, heu j'accorde de la valeur justement à ces débuts de relations potentielles, qu'elles soient amicales ou amoureuses, heu, bah, du coup là, la pression est beaucoup plus haute et je vais, heu, systématiquement repenser à mes failles à moi.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Ah, OK. Ah, en tout cas, heu, c'est tout de même assez intelligent ce que tu fais de te concentrer sur toi au lieu de jeter toute la faute sur les autres. C'est quelque chose qui démontre quand même une très haute capacité émotionnelle et intellectuelle parce que pas beaucoup de gens sont capables de se regarder comme ça intérieurement. Mais peut-être justement pour l'avenir ce qui serait très pertinent pour toi. Dis-moi ce que tu en penses. Ce serait de, justement, de te rendre compte que tous les problèmes en fait ne viennent pas de toi. Il y a beaucoup de cas, en fait, où les problèmes viendront des autres. Et bon, on ne peut pas forcément les changer.
Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui, bah, je pense que tu as mis le doigt sur un truc important. C'est-à-dire, heu, que cette peur du rejet vient beaucoup de mes projections. Et que, heu, je devrais peut-être, heu, moins réfléchir et être peut-être plus spontané en fait, heu, bah dans ces nouvelles relations débutantes. Pour, heu, ne pas sans cesse réactiver, heu, par mentalement le passé donc, heu. Mais en tout cas je te remercie vraiment pour ton écoute et et ta bienveillance, ça m'a fait du bien d'en parler avec toi.
Mmh. Ah bah, je t'en prie. Et je suis sûr que tu vas réussir à atteindre la fin de ton problème. Bonne chance.
Merci.